À ton avis, c'est quoi la clé d'une réunion productive?
Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir, heu, déjà, les bonnes personnes qui sont présentes et par bonnes personnes, j'entends celles qui ont vraiment quelque chose, heu, à apporter. Pas celles qui viennent, heu, juste, pour, heu, je sais pas, remplir une partie de la journée ou ou pour être vues ou parce qu'on leur a dit que ça pourrait être bien qu'elles soient là. Mais, donc
Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ah oui, ça arrive ça, des fois, ouais.
ouais, franchement, je pense que ça, c'est un, heu, c'est important et avoir un petit ordre du jour bien préparé que tout le monde a lu. Je pense que ça change, heu, tout, aussi. Donc, ouais, il y a vraiment, c'est la la question, c'était une clé mais, pour moi, il y a ces 2 clés <laughs> qui qui entrent en compte et qui jouent.
Mmh mh. Heu, oui. Oui, il y a même, heu, plusieurs, heu, points clés, hein, heu, c'est clair qu'avoir un ordre du jour, heu, construit et détaillé, heu, c'est hyper important, j'imagine.
Non, clairement, moi, j'ai mon mon trauma heu, mon traumatisme des réunions non productives. C'était, heu, j'avais fait un stage, j'étais, heu, dans une, heu, grande, grande entreprise et heu et c'était assez marrant parce qu'il y avait toute une couche de de managers, hem, dont j'avais, heu, assez de mal à identifier le vrai rôle, en fait et pourtant, je les voyais tout le temps en réunion mais, sans arrêt et notamment, parce que c'est le cas de mon manager, dans ce cas-là. Il était en réunion. Il coupait son micro et il faisait autre chose à côté
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais.
et en fait, c'était un peu sa manière d'exister, heu, dans l'entreprise et de montrer qu'il était, heu, d'une certaine manière, un peu indispensable sur tous les sujets, heu et qu'en plus et lui, en plus, pour lui, je pense, c'était une manière de capter de l'info, de savoir ce qui se passait, heu, avec qui fallait travailler et cetera et heu
D'accord, heu, ouais. D'accord. Mais, du coup, il disait rien. Il faisait autre chose. Mais, il écoutait quand même, heu, il arrivait à suivre quand même ce qui se disait, alors?
Bah, c'était encore plus vicieux que ça. Parce que, parfois non, je rigole. J'exagère en disant que c'est vicieux. Mais, ce qui est amusant, c'est qu'il avait, heu, avec mes mes autres, mes co-stagiaires, on va dire, on s'était fait une liste de phrases que cette personne utilisait pour, heu, prétendre qu'elle apportait une contribution à la réunion et hem, pour le coup, c'était en anglais, mais ça pouvait être des des trucs du style, hem: «OK. Mais, heu, là, faut peut-être le remettre un peu en perspective. Est-ce que vous pensez, qu'à long terme, c'est vraiment une bonne décision?» et c'était que des phrases comme ça, qui reprenaient pas des éléments concrets de la réunion, mais qui
Mmh mh. D'accord. <chuckles> Ah d'accord! Donc, des tournures de phrases, heu, bah, qui n'étaient pas du tout précises ou, heu, a assez vagues et un peu passe-partout, alors, en fait?
ouais, c'est ça et qui le mettait dans une position, heu, de personne qui prend du recul, quoi et heu et c'est c'était assez marrant. Enfin, là, pour le coup, je caricature et c'était devenu nos blagues et et s pour le coup, c'est quand même assez amusant et j'imagine que 100 % de ces réunions, heu, n'étaient quand même pas improductives. Mais, pour moi, c'est vraiment l'exemple, heu, le contre-exemple, heu, typique, heu, pour avoir une réunion, heu, une réunion, heu, qui soit productive, quoi.
D'accord. Ouais. Mmh mh. Oui, peut-être que lui, il était un peu dans le micro management, heu, tu sais? C'est-à-dire, heu, heu, vouloir, heu, tout contrôler, heu, heu et ne pas perdre une miette, heu, de ce qui se dit, en effet.
Oui, je pense qu'il y avait ça, mais, hem, mais j je pense que c'était même plus dans l'autre sens. J'ai l'impression que c'était plus vis-à-vis de ses supérieurs à lui, heu, où il avait le souci de montrer qu'il était un peu partout quoi. Enfin qu'il était sur tous les fronts tout le temps.
Mmh mh. Ah d'accord. Ouais. D'accord.
Et heu et c'était en en plus je trouve que c'était assez bizarre et pas très optimisé parce que, heu, c'est une personne qui avait beaucoup de stress.
Mmh mh. Mouais.
Parce que je pense que ça lui donnait aussi, heu, de la même manière, l'impression un peu de perdre pied. Enfin d'être exposé à tous les sujets, mais d'avoir assez peu d'impact à chaque fois, je pense pas que ce soit non plus très, heu, bah, très enrichissant, heu, ni très agréable à vivre quoi.
Mmh mh, ouais. Puis du coup, heu, lui, il doit pas être très efficace, heu, dans son travail après au quotidien, s'il est tout le temps en réunion, heu heu, de d'une oreille et puis travailler un peu en même temps, heu. Et je
Ça, je sais pas exactement. Je sais qu'il faisait des relations des des des journées à rallonge, pardon, pour combler, mais au-delà de ça, je sais pas exactement, heu, comment est-ce qu'il s'en sortait.
Mmh mh. Mmh mh, d'accord. Parce que c'est vrai que, quand on est dans une réunion, heu heu, on perd un peu de temps, donc, heu, surtout, voilà, si c'est pas productif. Et hem, heu heu heu, selon toi, donc, que comment on peut faire, heu, l'ordre du jour pour que la la réunion soit parfaite après?
Heu, j je pense que ce qui est bien comme, heu, comme procédé, c'est que ce soit la personne, qui soit à l'origine de la réunion, qui le prépare.
Mmh mh. D'accord, ouais.
Je pense que le format, il est assez important et que, d'avoir quelque chose qui tient en 1 page, c'est c'est pas mal et que ça ait vraiment, un peu, une, heu, structure, heu, c'est quoi la situation? Heu, ou, du coup, c'est quoi le problème? Heu, et du coup, le le c'est quoi l'objectif? Hein, que qui à quel point on doit atteindre heu, à quel point on doit arriver? Et de quel point on a besoin de discuter, heu, pour arriver à cet objectif là?
Mmh mh, ouais.
Et heu, je pense que ça permet, du coup, d'avoir heu
N ouais.
déjà au préalable, une forme de structure et que ça parte pas dans dans tous les sens
Mouais, d'accord. Mmh mh.
et quelque chose auquel se raccrocher, même si ça commence à partir, heu, dans tous les sens. Je pense que c'est pas mal.
D'accord, ouais. Et il faut qu'il y ait un un un fil rouge, quoi, u u une vision claire, heu, voilà, un fil d'Ariane, en fait, à quoi se raccrocher pour pas perdre de vue les objectifs, quoi.
Ouais. Clairement et je pense qu'en plus ça ça responsabilise un petit peu tout le monde, z que que tout le monde ait pris c conscience du fait qu'il y avait un objectif, que la réunion devait servir à quelque chose, heu, bah, ça aide un peu à à avoir une discussion qui tourne autour de ça. Parce que le le risque de ces réunions enfin, en tout cas, de ce que je vivais souvent, c'est qu'en fait la solution à la désorganisation et au fait de pas avoir su prendre de décision, c'est de remettre la même, heu, réunion, en fait, la semaine pro la semaine d'après.
Ah, oui, oui. Oui, c'est vrai que ça, ça arrive, heu heu, régulièrement, heu, de f à la au bout de la réunion, il y a pas de solution, heu, on on sait pas ce que chacun va faire et du coup, il faut refaire une réunion derrière, heu, ça c'est il y a rien de plus terrible, hein.
Mmh. Et je pense que c'est une situation, heu, c'est un peu comme, hem comment dire? C'est un peu comme, heu, le le dilemme du prisonnier, en fait.
Mmh mh.
C'est un cas, où il y a beaucoup de désorganisations et l'info elle est pas très bien co communiquée enfin, heu et du coup, c'est un cas où celui qui va prendre l'initiative de vouloir de faire en sorte que la réunion aille quelque part au milieu de gens qui sont dans le flou, si c'est le seul à le faire, il a un peu tout à perdre parce que
Ouais.
parce qu'l va pas rencontrer de coopération de la part des autres, parce qu'en faisant ça, ça met tout le monde dans une démarche où, bah, tu prends un peu de risque, parce que
Mmh mh, ouais.
tu dois assumer qu'il y a un objectif et en fait, une fois que tu as fait ça, heu, bah, tu tu as une forme de responsabilité qui se crée parce que tu deviens, heu, je j'ai pas le mot, heu, en français, mais, ouais, tu deviens responsable un peu de ça et du coup, c'est un peu, heu soit personne ne coopère, <chuckles> donc, tout le monde se dit: «On refait la la réunion la semaine prochaine» et personne ne bouge jusqu'à ce qu'il y ait un cataclysme qui se passe, soit tout le monde est en train de coopérer et là, tout le monde a intérêt à coopérer, parce que si tout le monde est en train de coopérer, d'essayer de trouver une solution et d'aller vers des objectifs, bah, d'être la personne qui reste dans le flou et cetera, c'est pas une position qui est, heu, qui est stratégique quoi. Donc, heu, ouais, il y a vraiment ce truc à trouver, je pense.
Mmh mh, ouais. Et heu heu, ouais, et est-ce que tu penses que, justement, la personne donc qui organise, heu, la réunion, qu'elle, heu, fait l'ordre du jour, et est-ce que, heu heu, elle peut, heu, inviter, finalement, chacun des participants à, heu, déjà préparer un un, hem, un un un petit quelque chose, enfin préparer peut-être une solution ou préparer un petit objectif, heu, ou même une petite présentation à faire, heu, finalement, heu, pour la réunion? Comme donner un peu des devoirs, tu vois, mais si chacun prépare, un un, hem, un petit quelque chose finalement, s se chacun prépare déjà, heu heu, quelque chose pour trouver une solution.
Hem. Et je trouve que ça, il y a un du coup, je pense que c'est une bonne démarche, mais où il y a un petit équilibre, heu, à trouver. Parce que, faut en gros, je trouve que le but enfin, ça dépend de l'objectif de la réunion, mais souvent, faut j'ai l'impression que faut, quand même, créer une sorte de de terreau fertile à la discussion
Mmh mh. Mmh mh, ouais.
et et du coup, hem, avoir donné un ordre du jour, je trouve que ça permet d'avoir tout le monde investi dans le sujet. Et d'y avoir réfléchi. Je pense que le préparer aussi c'est bien, mais, à mon avis, faut éviter la surpréparation et et qu'il y ait une personne qui pense arriver avec toutes les solutions, parce que je pense que ça bloque ensuite, heu, pas mal la discussion, ça a le risque, heu, d'avoir une répartition de parole qui soit trop inégalitaire et heu et d'avoir quelque chose, au contraire qui bascule dans du trop cadré, heu, je pense.
Ouais. Mmh, d'accord. D'accord. Et justement, comment tu gères, heu, la participation, heu, de chaque personne? Parce que c'est vrai que, heu, dans les réunions, heu, des fois, il y a un peu des profils, heu, différents, mais, souvent, on trouve, heu heu, qu'il y a toujours les mêmes qui monopolisent, heu, l'attention et la parole. Et au contraire, heu, d'autres personnes qui détestent, heu heu, parler et qui restent un peu dans leur coin, heu, à écouter. Comment tu gères, un peu, ces différents profils, heu, pour, heu, les faire participer mais de manière égalitaire?
Bah, je trouve que je trouve que la 1re chose, c'est déjà d'avoir les bonnes personnes autour de la table qui sont toutes renseignées sur le sujet. Ça règle déjà énormément de problèmes parce que, en laissant moins de place au flou, bah, on accueille, je pense, plus naturellement les compétences qui doivent être valorisées et qui, justement, heu, permettent d'aller vers cet objectif, et heu, ça met davantage dans une démarche où chacun a son rôle à jouer et ses éléments à apporter. Donc ça je pense que c'est une partie, heu, déjà une bonne partie de la solution
Mmh mh. Mmh mh, oui. Mmh mh, oui.
et hem et ensuite je pense qu'égalitaire, i enfin dans toute réunion, je pense qu'il y a des personnes qui vont plus à apporter, plus à parler, peut-être, parce que c'est les personnes qui sont à l'initiative de la réunion, qui en attendent le plus de résultats et qui ont juste besoin de support des autres, heu, je pense que ça peut se passer aussi de manière harmonieuse comme ça et après, heu, c'est vrai que ça enlève pas le cas des, bah, pour le coup, de caractères un peu problématiques, heu, qui vont, heu, je pense, le plus problématique, c'est quand tu as une personne qui, bah, monopolise tout le temps de parole, fait perdre du temps à à tout le monde et
D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, c'est ça, mmh.
et bloque un peu l'avancée de la réunion, heu, ça c'est ça reste une bonne question.
Mmh et hem, toi, qu'est-ce que tu en penses, tu sais, de la durée et heu, la fréquence un peu des des réunions, parce que c'est vrai que, des fois, on a des réunions à rallonge, heu au des fois, on a des réunions aussi qui sont très récurrentes, qu'on a vraiment, heu heu, toutes les semaines, heu, to toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut que ce soit, heu, long pour que ce soit approfondi et comme ça, après, heu, on passe à autre chose ou est-ce que tu penses qu'il faut faire plusieurs réunions courtes?
Hem, je pense que je pense que, généralement, elles sont trop longues, les réunions et après, je suis peut-être un peu maniaque, mais franchement, hem, je trouve que quand d'arriver dans une réunion et de commencer 20 minutes après
Mmh mh. Mmh mh, ouais.
parce qu'on attends untel et qu'en fait après, il arrive et qu'en fait, heu, il y a quelqu'un qui arrive, donc en fait: «on en était là et on avait commencé à dire que», heu, je trouve que c'est hyper épuisant et ça fait perdre beaucoup de de temps, heu, du coup, ouais, globalement je trouve que c'est souvent trop long et que s'il y a un ordre, enfin, en fait, il y a souvent un nombre de décisions, heu, à prendre qui est assez limité, donc normalement, heu, je trouve qu'il y a peu de cas où c'est une raison de durer plus de 45 minutes, 1 heure grand max, hem, et après, je sais que
Ah ouais. Ouais, ouais. Mouais, d'accord.
il y a des entreprises, parfois, où il y a des réunions qui durent 2 à 3 heures, heu, j'y ai jamais pris part et ça m'angoisse d'avance mais je j'imagine qu'il doit y avoir une forme d'utilité, heu, parfois. Je sais pas.
D'accord. Bah, après, des fois, c'est difficile de rester concentrée aussi, heu, autant de temps.
Ouais, exactement, je pense que et c'est pour ça, en fait
Ouais.
moins il y a de monde et plus, c'est les bonnes personnes qui sont présentes, moins on a de chances que ça dure et dure et dure et aussi, moins on a de chance de de dissiper, heu, notre attention. Donc c'est pour ça que je trouve qu'à vraiment, à plusieurs égards, je trouve ça, heu, je trouve ça assez, heu, assez vertueux.
Mmh mh. D'accord.
Mais après, heu, je trouve que ce qui est compliqué, là-dedans, c'est qu'il y a toujours un arbitrage, enfin, un équilibre à trouver entre entre rigueur et flexibilité. Moi, j'ai tendance à être, heu, un peu trop du côté de la rigueur et en même temps, heu, se frustrer parce que quelqu'un arrive heu, 4 minutes, heu, en retard et que c franchement, ça a fait perdre un peu de temps à tout le monde et en fait, 4 minutes, le temps qu'il arrive, qu'il s'installe, ça ça devient vite 10 minutes et c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais en fait, il faut aussi, hem, je pense, il faut aussi savoir mettre de l'eau dans son vin, parfois et se dire qu'on a une orientation globale qui essaye de faire en sorte qu'on aille tous, un peu, vers l'objectif, que ça se passe bien et peut-être aussi savoir faire preuve de de flexibilité, heu, aussi.
Mmh mh, ouais. Oui, mmh mh. Ouais, bah, oui, c'est sûr, après, heu, c'est sûr que perdre 10 minutes à chaque réunion, ça peut être, heu, compliqué. Bah, en tout cas merci d'avoir, heu, partagé, heu, ton expérience avec beaucoup de sincérité et puis, bah, j'espère que tes prochaines réunions seront toutes très productives.
C'était un plaisir, heu, d'en parler. J'attends la même chose. Merci.
<chuckles> Merci.